Şeylerle gelmesi evime, veya beni mutlu etmeye çalışması vs. gibi detaylar aklıma geliyor. Ama, aaa, ne bileyim, hani bir insana küçük bir şey sorduğumda, aaa, iş yerinde mesela, eee, çok ufak bir şeyden konuşuyorduk ama hani, eee, atlanabilirdi gayet ama iş arkadaşım hani hatırlamış ve bana özel, eee, mail attı. Hani, merak ettiğim konu hakkında işte, eee, "Belki ilgini çeker." vs. şeklinde. Hani, eee, bu geliyor aklıma ve böyle hem aramızdaki ilişkinin, eee, daha güçlendiğini hissediyorum. Hem de işte, eee, bilmiyorum, iyi hissettiriyor bana kendimi. Beni hatırlamış ve işte, eee, ne bileyim, bana yardım etmek istemiş vs. gibi. Evet, değerli, kesinlikle değerli hissettirmek asıl mesele.
<inhales> Değerli hissettirmiş, değil mi? Şöyle, benim de, b ya, şimdi biliyorsun Avrupa'da yaşayınca, eee, ben bilmiyorum seni ama ben, eee, demlenmiş Türk çayını çok özlüyorum. İşte, evde demlediğimiz haricinde, işte, dışarıda yemek yedikten sonra ya da iş yerinde bunun özlemini, işte, arada sırada arkadaşlarla konuşa-konuşurken dile getiriyorduk. Eee, bir de biliyorsun, yani, eee, bizim, eee, çoğu zamanımız iş yerinde geçiyor ister istemez. Günlük 7-8 saati ofise gittiğimiz zaman orada kullanıyoruz. Genelde de, o yüzden bu tür örnekler iş yerlerinden geliyor. Benim de şöyle bir şey başıma geldi.
Evet, evet. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet evet. Evet. <gasps> Hı hı. Evet, kesin evet, kesinlikle katılıyorum.
Eee, <swallows> ben, işte, Türk çayıyla alakalı, demlenmesiyle alakalı, insanlara bilgi verirken, bunun aynı zamanda beni de nasıl zinde, motive tuttuğunu, mutlu ettiğini ve daha iyi çalıştığımı anlatınca, iş yerindeki arkadaşlarım gidip bana, internetten araştırıp bir çaycı almışlar.
Hı hı. Hı hı, hı hı, hı hı. A, çok güzel.
Eee, ve işte bir tane de çay bardağı almışlar. Üzerinde, işte, "Anti-stres kabı." diye bir şeyle. Eee, ve bunu böyle bir herhangi bir doğum günü vs. olmadan, sırf daha mutlu çalışabileyim diye, eee, bir iyilik olarak düşünmüşler.
Evet evet. Evet. Hem ai aidiyeti geliştirmek için. O, aidiyet hissi daha güçleniyor iyi insanlarla çalış
İş zaten hem ait olduğun toplama eee, gruba daha çok ait hissediyorsun, hem değer gördüğün yere daha ait hissediyorsun. Biliyorsun, bizim, işte, ülkemizden uzak olunca, memleket özlemimiz var ve gerçekten, buralardaki aidiyet duygularını oluştururken birazcık desteğe ihtiyacımız var. Ama bu gibi iyilikler, bu gibi davranışlar bizim de buraya daha kolay tutunmamızı, adapte olmamızı sağladı benim için. Eee, bu da yakın zamanda örnek olarak verebileceğim bir şeydi. Seninle paylaşmak istedim.
<clicks tongue> Evet, evet. Evet. <sniffs> Evet, evet, evet, evet, evet. Hı hı, hı hı. Katı-katı-katılıyorum. Katılıyorum. Teşekkürler paylaştığın için. Yani, eee

Ve hiçbir, eee, yani bunu tamamen böyle doğaçlama olaraktan, eee, o an iyilik olması adına, eee, bunu da bu arada iyilik olsun diye yapmadım. İçimden geldiği için yaptım.
Evet, e. Evet. Hı hı, hı hı. Evet, evet. Ç çoğu zaman düşünmeden yaptığımız şeyler zaten. Sonradan, iyi, hani, altını doldurabilmek onun, değerli bir şey ya zaten, hani. "İyi bir şey yaptım." diyorsun, dönüp kendine.
Yani, biz dedi "Şu, şu adresteyiz. Ne zaman istersen gel. Sen başımızın tacısın, diye. Her zaman soframızda, bir, sana da bir yerimiz var." diye, falan söyleyince dedim ki "Siz iyi olun, oğlunuz iyi olsun. Benim için önemli olan o. Kim olsa aynı şeyi yapardı." diye söyledik. Şöyle
<chuckles> Evet, evet. Evet, evet, evet. Evet. Evet. Evet. Hani Türkçe'de "İyi ki." deriz ya.
Evet.
A iii, iyi, evet. <chuckles> İyi ki yapıyoruz.
Öyle hakken. Bence, iyi ki bugünkü konuşmayı yaptık. E çünkü, eee, bence, eee, bazı şeyleri, unuttuğum şeyleri, hatırlamama yardımcı oldu. Şöyle, d şöyle bir toparlayalım mı? İyilik mutlu his mutlu hissettirir.
<chuckles> Evet. A! Çok sevindim. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Mutluluk da paylaştıkça artar. Çoğalır. <chuckles> <inhales> Eee, evet. Ben de çok memnun oldum. Çok, çok teşekkür ederim. Ben de, hani, tanıştığımıza çok memnun oldum. Eee. Günün geri kalanında muhtemelen düşüneceğim bunu yani. <chuckles> Evet, evet. "İyilik yap, denize at." demişler. Eee.
Aynen öyle. Eee, tanıştığımıza çok memnun oldum. Bence çok keyifli bir görüşme oldu. Sohbet tadında. Bir sonraki Evet, evet, evet. Ben de, ben de. Hıh. O zaman öyle yapmaya devam ediyoruz, değil mi?
<chuckles> İyi günler. Kolay gelsin. Hoşça kal.
Görüşürüz. Hoşça kal. Hı hı.